أيوه بت أنا باقول لك فكرة برضه إن أنت بت بتشوف إن أنت وصلت لحاجة قبل كده فلأ فأنا نَفْس الشخص فممكن أوْصل لحاجة أبعد من اللي أنا فيها، اللي هو لإن ساعات لمّا الواحد بي بتَتَملًّك عليه الأفكار ال بتاعة ال السوْداويّة اللي أنت تقف فتحس لأ ده أنا فاشل، ده أنا ما باعملش حاجة في حياتي، ده أنا مش عارف إيه، بحيث آه بح مع مع إن أنت لو جيت تبُص مثلًا لو على شهرة مثلًا أنت من سَنَة لأ غ من سنة غير دلوقتي من 6 شهورغير من دلوقتي، فلأ في تَطَوُّر، وأنت مش واقف، وأنت بتعمل.
إمم. إمم. اقف في مكانك يُعْتبر على طول. إمم. وطبعًا فكرة الاستمرارية في حد ذاتها، يعني أنت
آه الاستمرارية والسعي عامةً في الحياة، آه.
لأ ده أكيد، طيب أنت عندك روتين طيب يعني أنت مثلًا عندك روتين معين بتعمله؟ وهل مثلًا ده بتعمله في كل جوانب حياتك من ناحية اللي هو ما أكيد إحنا مش بنقف يعني أوقات دماغنا أو أفكارنا بتقف ممكن من ناحية الشغل ممكن من حياتنا، آآ من حياتنا مثلًا العاطفية أو حتى من ناحية ال كذا حاجة، فكرة اللي هو أنت مش عارف تحل مشكلة عندك من ناحية مع أصحابك مع الحاجات دي كلها، فإيه الروتين بتاعك اللي بتحس إن أنت عايز تعمله عشان يعني تبدأ اللي هو تسْتجم وت وت زي أقول لك إيه تقعد مع نَفْسَك كده وتراجع أفكارك و وتخْتلق أفكار زي يقول لك إيه، أفكار جديدة.
هي أهم حاجة بالنسبة لي فكرة إن أنت تحاول أنت بتبقى في شِبْه بقيت في دايرة مقفولة، باحاول أبُص للدايرة دي من فوق شوية، اللي هو أنت يعني لو حد لو أنا حد تاني بابُص لي، فأبدأ أشوف أبدأ أشوف الدنيا من زاوية أوْسع فساعتها بتبقى قراراتك أحْكَم شوية أو فيها عقلانية شوية عن ما أنت أ
إمم. إمم. إمم. ده شايف كل الجوانب بقى، اللي هو آآ اللي أنت إمم.
آه، هو طبعًا برضه أنت كده أو كده أنت صاحب المشكلة وأنت صاحب القفلة فمش هتعرف تشوفها كلها بس بتحاول، وأوقات باسْتعين بحد أعرفه يعني مثلًا لو في في شغلي حد زميلي سَبقْني في المجال وكن وبيننا صُحوْبية جامدة إن أنا أسأله وأستشيره و وآخد رأيه
إمم. آه بتقدر تسْتفيد منه يِعْتبَر من خبرته.